Ke Lombok waktu itu, aku mungkin sekitar 2 minggu ya, Kak, dan aku pulangnya juga pakai pesawat waktu itu, ya. <laughs> Dan motor tuh dikirim lewat ekspedisi, nah, bujet itu sebenarnya lumayan, Kak, relatif. Nah, waktu itu mungkin aku habis itu sekitar ya 20-an lah, Kak, gitu.
Oke. Wah. Ya ya. Oke, Rp20.000.000-an, gitu ya.
Iya Rp20.000.000-an, gitu. Itupun udah kayak dihemat-hemat ya, seperti mungkin, dari tidur itu kadang kadang di hotel, kadang-kadang di tenda, gitu. Terus makan juga kadang kadang ya, makan kalau ada ya, seadanya gitu, Kak. Dan juga mungkin ke tempat-tempat wisata, dah, itu sih, seperti itu aja juga.
Oke. Oke. Iya iya. Nah, tentang alam yang ngebantu Kakaknya ngelewati masa-masa sulit nih, ibaratnya istilah kata jika alam itu bisa ngomong, menurut Kakak apa sih yang dia bilang pas Kakaknya itu lagi ngelewatin masa-masa sulit, nih? Karena kan ketika masa-masa sulit Kakak, Kakaknya itu pergi ke alam, ke gunung, terus kemudian ke jalan-jalan yang memang, eee, kanan kiri hutan rimbun, gitu, kira-kira apa yang mereka katakan seandainya mereka bisa ngomong, sehingga membuat Kakak itu merasa tenang, gitu, dengan bersama alam?
Oke. Nah, mungkin yang aku rasakan itu seperti, "Oh, kamu nggak papa kok di sini, gitu ya, menikmati keindahan alamku, kamu itu nggak perlu bersedih-sedih karena di Indonesia apalagi ya gitu ya keindahan alam itu cukup berseri, gitu, bagi kamu gitu sebenarnya", seperti itu, Kak. Jadi memang se sepenuh warna itu, gitu, alam Indonesia ini, Kak, gitu, dibandingkan kesedihan yang aku alami, gitu.
Iya. Oke. Ya ya. Betul betul. Oke, jadi seenggaknya kayak kelihatan enggak sebanding gitu dengan kesedihannya. Ya udahlah, mendingan, lebih baik ya, "Tenangkan hati dirimu", gitu, kata alam. Oke, nah, kalau misal dari Kakaknya ada nggak sih, kayak tempat tempat khusus gitu yang memang, eee, biasanya kalau misal Kakaknya ke sana itu rasanya kayak, tanda kutip "pulang", gitu?
Iya. Betul, betul, iya, seperti itu. Oke, yah.
Yang langganan untuk Kakak healing, eee, mungkin. Iya
Healing ya, pulang, oke, mungkin lebih ke tempatnya, ke tempat nenek aku ya, Kak. Jadi memang tempat nenek aku itu adalah di sebuah desa, di sebuah pegunungan juga, gitu ya. Dan itu bener-bener
Oke. Oke, berarti lingkungannya memang asri, gitu ya, memang masih alam, gitu. Oke. Wah.
asri, Kak, benar-benar terpencil, gitu, dan bahkan rumahnya pun masih berumah adat, gitu, Kak, jadi rumah panggung, gitu. Nah, iya, ketika aku mungkin pusing atau mungkin pengen healing, lah ya. Yaudah, aku nggak perlu jauh-jauh, misalkan kemana-mana yang memang ramai, gitu, Kak. Ya udah, pulang aja ke rumah nenek aku, ya walaupun nenek aku dan kakek aku udah nggak ada ya, tapi setidaknya disana itu masih ditempati oleh saudara, gitu, ya. Dan jadi yang mhm, nempatin rumah itu tuh masih saudara, gitu. Jadi, ya udah, pulang ke sana aja, gitu.
Oke, iya iya. Pengen rehat sejenak. Iya. Oke. Ya ya, jadi